Hola, fíjate que quería platicar contigo porque, últimamente me está pasando algo que, pues vaya, me tiene un poquito un poquito frustrado, que es el tema de la procrastinación, Em, mira, yo trabajo como diseñador digital, eh, y frecuentemente, pues, tengo como este tipo de proyectos como muy artísticos y tal. Entonces, últimamente, <chuckles> la verdad es que procrastino demasiado. Ah, como por lo mismo de que trabajo, digamos, bajo proyectos que me llegan a mí directo, pues, no tengo como un horario establecido. No tengo como que cumplir ciertas horas en el trabajo o algo así. Y me pasa que, sé lo que tengo que hacer, pero, ah, digamos, siempre lo pospongo, ¿sabes? Y ni siquiera hay como alguna razón, digamos que me sienta cansado o algo por el estilo, solamente es como que, pues, no sé, me me voy a poner a trabajar y en ese momento veo otra cosa y y me distraigo o incluso tengo tiempo libre y prefiero mil veces <chuckles> hacer otra cosa que que ponerme a trabajar, pero realmente me me extraña porque es algo que me gusta mucho hacer, no es como que algo que odie y por eso lo estoy evitando. Sino, literalmente, solamente es procrastinación a su máximo esplendor. No sé, si tú tengas po eh, algún consejo o algo algo que me podría ayudar.
Claro, claro. Okey. Vale. Este, sí, pues vamos vamos a poder hablarlo un ratito para ver qué qué opciones se pueden como generar, ¿no?, a través de del contexto que que vamos a ir como desenterrando y pues pa primero que nada, pues te agradezco mucho la confianza, ¿no?, de acercarte y y y proponer este tema porque, pues, no es fácil, ¿no?, aceptar que quizás estamos haciendo algo no del todo bien, pero me gustaría poder preguntarte, eh, cuando tú tienes estos proyectos, cuando tienes, digamos, estos, que no sé, quizás plazos de entrega, eh, ¿hay momentos del día donde se te ajusta a ti mejor trabajar y y más o menos como cuánto tiempo le dedicas si es que digamos lograras como una buena concentración en ese momento?
Ujú. Ujú. Ah, mira, pues realmente como que horarios en específico no tengo, am, pero normalmente cuando n ya suelo ponerme a trabajar, sí es como de, de ponerme a hacerlo y literalmente ignorar, pues digamos, todo por algunas horas. Eh, l al final es un tema, pues digamos, creativo de diseño y todo eso, entonces sí me lleva aproximadamente pues no sé, cuando me cuando me siento <chuckles> como inspirado y y me siento a trabajar, eh, sí me puedo pasar, no sé, unas 5-6 horas de corrido sin, sin hacerle caso a absolutamente a nada más. Eh, pero pues justo el problema es eso, ¿no?, el el llegar a ese punto, el el <chuckles> sentarme a trabajar, es al es lo que me cuesta trabajo, pero ya una vez iniciándolo, pues vaya, me voy de corrido y puedo trabajar muchísimo tiempo.
Vale. Sí, sí, sí. Y y y digamos que en cuanto a tus momentos donde has reflexionado sobre este, digamos parón creativo o hasta emocional que se podría como comentar, ¿tú tú crees que las evitas por alguna razón en específico, sientes que tienes quizás como demasiada libertad, y eso te ha hecho como pensar que puedes aprovechar mejor el tiempo o o o o solo es como esporádico?
No, creo que justo acabas de dar <chuckles> con algo superimportante que no lo había analizado hasta este momento y es que creo que tengo demasiada libertad. Al no tener como, pues yo, digamos, horarios específicos para trabajar, eh, sí me suele pasar como de: "Ah, pues ya me puedo sentar". Tengo literalmente el tiempo libre y es como de: "Ah, bueno, pero pues lo hago en una media hora". ¿No? En una media hora me siento, voy a comer algo, voy a hacer cualquier otra cosa, y así me voy. Y <chuckles> y empieza así como que esa parte del día y al final termino trabajando hasta muy poco porque ya empiezo tarde por justo estar, eh, posponiendo este tipo de de tareas. Entonces, sí creo que ese es <chuckles> uno de los principales problemas que tengo demasiada libertad y no sé cómo, pues, organizarla para aprovecharla bien.
Okey. No, pues, creo que cuando ya estás como en en el punto donde tú estás, que, pues, tienes como tus propios proyectos, o bueno, más bien, tienes la libertad como tanto creativa como de, digamos, de de administración, pues, siento que también está bien que que tú sepas que eres como totalmente capaz de sacar adelante tus trabajos sin presionarte de más, ¿no?, yo creo que eso se puede también reconocer como un buen hábito, dentro de todo. Uy, pero también me me gustaría poder preguntarte cuándo te refieres como a procrastinación y quizás como distracciones
Ujú.
¿cómo qué actividades son las que más te te alejan de de tu trabajo? Digamos, ah, quizás como, ¿ocupas mucho tiempo en tu teléfono, quizá quizás te gusta hacer ejercicio, tareas de la casa, ah, platicar con, digamos, amigos, familia o o quizás como una pequeña variación de todos estos, eh, de todas estas actividades que que te mantienen ocupado?
Sí, justo creo que es como un poco de todo, ¿sabes? Porque, realmente, en algún punto me lo he intentado <chuckles> justificar, porque no sé, digo, me voy a poner a a trabajar, pero sé que, por ejemplo, están los trastes sucios, ¿no? Entonces, bajo, limpio, hago la cocina o limpio en general la casa, y ahí ya se me fueron 2, 3 horas, ¿no? Pero incluso me ha llegado a pasar que no hay nada más que hacer como para ser productivo, y en lugar de ponerme a trabajar, me pongo a ver el celular y de ahí ya sabes, ¿no?, que entras, según tú, 10 minutos y y cuando te das cuenta, ya pasaron 3, 4 horas, este, entonces, sí me me llega a pasar mucho eso. Ah, entonces sí, no no creo que sea como una actividad en específico, sino que siento que hasta inconscientemente como que busco cualquier excusa para para procrastinar, ¿sabes?
Claro. Ya, estás como en un pequeño loop, ¿no?, donde estás como imponiéndote tareas a ti mismo, para sentirte un, quizás, un poquito más cómodo y, al final del día, no te sientes como cómodo y mejor lo pospones para el otro día, y así como consecutivamente.
Ujú. Exacto.
Este, mm, y bueno, quizás saliéndome un poquito de, digamos, del tema, como artista hace rato, digamos que mencionaste la palabra inspiración, ¿no?, a ti como artista y cuando llegas como a tener estos momentos de como mucha concentración y de flujo.
Ujú.
¿Qué qué es lo que te inspira? O que digamos que hay alguna película, o música, quizás, ver el trabajo de otros, este, artistas, estilos de arte que que, digamos, te motive a ti, digamos a ent a a comenzar a a diseñar, ¿o o cómo llega a ti ese tipo de inspiración?
Ah, pues, realmente, b bueno, hay hay algunos puntos en donde sí me siento como más inspirado, ya sea por música o por, como decías, ver algún otro estilo de arte, algo que me gustaría replicar o implementar en en mis trabajos, pero creo que, sobre todo cuando me siento más motivado y más inspirado, sé que suena medio extraño, ah, pero, justo, es cuando me llega esa creatividad por por sí sola, ¿sabes?, como que de repente, no sé, tengo los ojos cerrados y de repente me llegó una idea, y esa idea la empiezo a desarrollar, y de esa pequeña idea, en realidad surgen muchísimas otras ideas, muchas otras técnicas que, a lo mejor, me gustaría implementar al algún alguna visión artística que me gustaría como empezar a desarrollar en ese proyecto y no sé, es como si lo pudiera definir es como que me conecto totalmente con la idea del proyecto y de ahí empieza a surgir como como todo. Entonces, justo, ese esos momentos son en donde me llega mucho más la inspiración y es como, ah, que no lo voy a desaprovechar, me voy a sentar en este momento y me voy a poner a a diseñar, a trabajar, eh, porque, justo, tengo como que esa esa idea grande de hacer borradores a diestra y siniestra para para, justo, sacar como que estas estas ideas.
Okey. Sí, o sea, digamos que cuando llegan estos estas ráfagas como de de inspiración o como de ganas de sentarte a bocetear, es cuando más aprovechas el tiempo.
Sí, totalmente.
Okey, es es también muy interesante y creo que, pues, solamente cada artista puede conocer como como su proceso creativo, ¿no?, hay algunos que trabajan quizás mejor de noche, otros de día, otros después de comer, y y es es es es muy padre escuchar cómo cómo funciona, digamos, el cerebro en estas instancias y y y digamos
Ujú. Sí.
ah, discutiendo un poquito lo contrario, ¿qué momentos son, digamos, los que a ti no te gustan para nada poder sentarte, digamos, a a diseñar?
Ah, pues, sinceramente, creo que los que me llegan a costar más trabajo es obligarme, ¿sabes?, por algún tiempo de entrega, no sé, digamos, por por por contexto una situación, ah, tengo 1 mes para hacer un proyecto y, de repente, pues, por procrastinación o por una u otra cosa, porque se me haya salido el tiempo de control, ah, ya solamente tengo 1 semana, ¿no? Entonces, cuando no me siento tan inspirado, pero me fuerzo a hacerlo, si es algo que no no disfruto, al contrario, creo que hasta me bloqueo y me estreso un poco más si si estoy demasiado presionado en tiempo y y, vaya, las ideas surgen desde la necesidad de, tengo que hacerlo ya, más que de que, realmente, me sienta inspirado. Entonces, creo que eso, la la presión de tiempo es algo que no me ayuda, es algo que, si bien me hace sacar los proyectos a flote y entregarlos en tiempo y forma, la realidad es que sí sí me ha llegado a pasar que no me siento tan a gusto con el resultado final, porque sé que lo hice desde desde la presión, desde el tener que entregarlo ya e incluso me llega a pasar que, por ejemplo, eh, como te decía, no hay distintas técnicas, distintos estilos y blablablá. Entonces, pues, sí me llega a pasar que, en algún momento, replico alguno de esos, porque no es que me sienta como conectado con el proyecto, sino que sé que tengo que entregar algo ya y y vaya, me pongo a hacer algo que ya he hecho antes, algo que quizá sea hasta casi, casi copia y pega de otro proyecto que en algún momento tuve. Entonces sí, creo que creo que hacer estas tareas, pues, de una forma más forzada es lo que me llega a no no disfrutar tanto el el proceso.
Okey. Y y creo que es como feo, ¿no?, no no disfrutar el proceso creativo, el proceso que digamos, eh, por el cual pasaste ya mucho tiempo estudiando y y y enseñando para decir: "No, esto esto no jala, esto no está como tan chido". Pero justo, o sea, ¿crees que
Sí.
digamos que estas como momentos de ráfaga creativas te dan como o digamos, son esporádicas, me me contaste, no? Pero si te llegan como en fin de de del mes para poder entregar el proyecto, ¿lo sientes como de la misma manera o o también se siente como forzado?
Ah, pues no, siempre y cuando lleguen estas estas ráfagas como <chuckles> creativas como tú lo mencionas. Ah, creo que ni siento el tiempo. La verdad es que que me puedo poner a trabajar por 8 o 10 horas y y se me van superrápido porque sí es algo que estoy disfrutando en ese momento. Entonces quizá, eh pues justo esta esta pregunta que me planteas como que igual y -y y lo ideal sería como buscar alguna forma de de autocrearme, ¿no?, o o o llegar a ese punto de de ráfagas creativas.
Okey. Y y creo que es como un poco difícil como forzarte a a inspirarte, como dices, ¿no?, porque sí se llega a sentir como mecánico, como que sin sin ese como trasfondo, pero s si si pudiera como pensar en alguna recomendación, sería que, pues, creo que conoces muy bien tu trabajo, creo que sabes muy bien de lo que eres capaz, y y creo que lo que más te podría ayudar en en tu caso, es que pues, confíes más como en tus procesos, ¿no?, que sepas que haces una buena buena chamba y que, sin importar si es se acerca como menos, este, tiempo o si tienes mucho tiempo, pues, sabes que vas a poder como a amar, quizás, el proyecto que tengas en puerta. Y creo que quizás, esa es como la palabra clave, ¿no?, que que, como que te intentes, de algún modo, encariñar de de la idea actual o del proyecto ac actual para que no sientas que es como mecánico y que, justamente, no pienses como en copiar y pegar como las ideas, sino que intentes como darles su giro único, ¿no?, aunque tengas poco o mucho tiempo. Yo creo que ese sería como, quizás, una pequeña recomendación.
Sí, definitivamente, me hace mucho sentido lo que me mencionas. Entonces, creo que voy a empezar a implementarlo. Muchísimas gracias.